Sa para sa 'kin, hindi siya makatarungan kasi 'yung sahod ng mga ma ng mga manggagawa ay Labor Day ngayon, ng mga manggagawa, hindi pa rin siya mataas eh, mm. Kaya kailangan kasi naaakma sa sahod ng tao, kasi hindi lahat mataas ang sahod. 'Yun 'yung opinyon ko sa ganiyan, oo. Ikaw ba?
Mhm. <laughs> Sakto. Oo. Mm. Mm, tama, tama. Tama, sang-ayon ako dun sa sinabi mo kasi parang kung iisipin mo 'no ang laki ng tinataas ng mga bilihin pero 'yung sahod, eh, hindi naman gano'n tataas unless, eh, magpapalit ka ng kumpanya, 'di ba. Parang ang unfair naman 'yun sa ating mga ano sumasahod, 'di ba. Eh, siyempre ang nakakabigla 'yan at nakaka-stress 'yung lalong-lalo na kapagka biglaang pagtaas, eh, lalong-lalo na 'yung mga pangunahin kagaya ng bigas ah at, ah, 'yung mga pagkain, karne, 'di ba. Ah, isa pa siguro 'yung gasolina kung ano meron kang sasakyan, eh, parang nung nakaraan 'di ba nung may giyera sa Russia, eh, talagang ramdam na ramdam 'yung taas nung gasolina, 'di ba parang ayaw mo nalang gamitin 'yung sasakyan, 'di ba. 'Tsaka ano
Mm. Totoo. Mm. Oo. Totoo. Mm. Totoo. Oo. Totoo. Mm. Mm, totoo. Mm, sobrang taas. Totoo. <laughs> Kula mm.
Oo. Ah, ayun ramdam ko kahit pa'no 'yung maliliit lang na gastusin kaya ano, kailangan talaga dagdag a ano 'yung, ah oo, dagdag sahod sahod 'tsaka ano ingatan mo talaga 'yung paggastos, ah, iwasang bumili ng mga hindi naman kailangan ganiyan, ng mga luho, ah, 'di ba. Ah, kasi ewan ko ako ngayon parang medyo nararamdaman ko na hindi talaga sapat 'yung suweldo eh, ah, parang laging, aminin ko, laging merong short pagka dadating 'yung mga bills eh, parang ang hirap ng ganun eh 'no, ang hirap maka-recover, ah, nagpapatong nang nagpapatong 'yung utang kaya sana talaga hindi nangyayari 'yung ganito o kaya sana 'yung sahod ko, eh, lumaki 'di ba. Um, so siguro isa pang epekto nito 'yung mataas na bilihin, eh, nakakaapekto talaga sa kalidad ng pamumuhay dahil, ah, marami kang kailangang isakripisyo, 'di ba 'yung, ah, kagaya nga ng sinabi ko kanina 'yung mga, ah, gusto mong bagay, eh, bawas-bawasan mo muna para para naman mauna 'yung mga ano, ah, basic needs natin, 'di ba.
Mm. Sahod. Mm. Totoo, mm, totoo. Totoo, totoo. Mm. Totoo. Ramdam kita diyan. Mm. Mm. Oo. Totoo. Totoo. Oo. Totoo. Mm. Oo.

Ah, oo tama rin naman yun ah, kasi yun din naman talaga ang ano eh, por ang kaya naman may mga ganong, ah, ahensya sa mga gobyerno kasi para din naman sa mga ganon siguro ah, isa rin na pwede nilang gawin eh, mag-patupad talaga ng price monitoring at control lalong-lalo na sa mga, ah, pangunahing bilihin na parang ngayon usong-uso yung ano eh, no, talagang ginagawa pa nilang pangangampanya yun sa bigas, 'di ba? <chuckles> Kaya ayun tsaka isa pa nga, suportahan yung mga lokal na mag-sasaka ganyan para bumaba naman yung mga, production cost um, kasi ewan ko ah, parang 'di ba minsan, ah, mas nag-iimport pa ng ah, goods tapos yung mga, ah, na-aani ng mga lokal eh, nasasayang eh, ayun ewan ko lang kung paano ba yung kalakalan sa ganon pero may mga nababalitaan kasi akong ganon eh, nakaka-lungkot kasi hindi na hindi sila na u utilize eh, di sana, mas mura yung ano natin di ba ah, bilihin, um
Oo. Oo. Oo. Totoo. Totoo. Totoo totoo, mm totoo yan. Totoo. Mm. Totoo. Mm. Oo. Mm. Totoo, totoo. Kung tutusin ah sige, sige. Kung tutusin mura bilihin satin. Ang problema, nasasayang kasi nga, hindi siya na ii na ano na ibabahagi sa iba't ibang ano, ang dami ko nakita ang mura sa Baguio na nga lang ang mura ng bilihin eh, so pag binaba nila konti lang yung idadagdag, kaso mas pinipili ng ano, mami ma mag-angkat sa ibang bansa.
Tapos siguro eto oo, sige. Mm. Mm, totoo. Mm. Mm. Mm, tama-tama tama ah, hindi ko rin alam eh, siguro may mga ano talaga, siguro may mga corrupt talaga na ah, government officials na mas pinipili yung ganon para
Yun ang nakikita ko, mm. Oo. Meron, hindi ano, meron talaga. Oo.
Oh, hindi baka eh no? Ah, ayun siguro ano eh, isa yun kaya nagiging ganon na imbes na ma utilize nga yung mga local eh, ano eh, kasi pagka nag-iimport sa sa tingin ko may patong 'yan, may porsyento sila diyan 'di ba? Oo o sige ah, maraming salamat dito sa ah, napag-usapan natin ah, nalaman ko kung ano ba yung perpek <chuckles> yung perspektibo ng ibang tao sa kung paano ba yung buhay nila paano namamaluktot kumbaga. <chuckles> Sige ah, paalam maraming salamat.
Oo. Oo. Mm, totoo, totoo, mm. Oo maraming salamat din. Ayon. Totoo gayon oo. Oo gayon din sayo, maraming salamat. Okey maraming salamat.